La seguridad. Ya me había impresionado tanto la seguridad, pero la segunda vez fue más, porque de en el lapso de cuando volví, después del primer viaje, al segundo viaje a Japón, ah, eh, eh, Guayaquil se puso como loco. O sea, Guayaquil se puso de <chuckles> carnaval de bala, básicamente. Entonces ah
Ajá. ¡Ay, Dios mío!
cuando volví a Japón, ah, me daba un sentimiento de paz, que se me hacía como que raro. Yo le decía a mi familia, como que se me hace tan raro, de que puedo caminar aquí en la calle, cualquier hora. Puedo salir del banco a cualquier hora, con plata en mano.
Okey. Sí, y no y no sentir el delirio de persecución, ¿no?
¡Sí, sí! Porque <giggles> cuando vas el en el banco a Japón, ah, tú puedes salir con la plata ahí, y no, no te pasa nada, la gente se ¡correcto!, y en Latinoamérica en Ecuador, no se puede hacer eso, porque si haces eso, te vuelan la cabeza.
¡Ja! Y contarla afuera. ¡No, bueno! Ni por en tus peores pesadillas se te ocurra hacer eso.
Exacto, exacto, y
Si estando adentro del banco.
Uh, <laughs> correcto, hasta entrando en el banco te pasa eso. Exactamente.
<laughs> ¡Ajá! Sí, y y realmente, ya la delincuencia, cada vez va excediendo todo, ¿no?, o sea, los mismos empleados bancarios tienen los contactos.
Ujú. Son cómplices, claro.
Pues sí, claro, de los delincuentes de afuera. Y ellos mismos les mandan mensaje: "Va saliendo un señor con tal traje, de color tal y lleva tanto".
Exacto. Ujú. Llévatelo. Correcto, exactamente, eso mismo pasa en Guayaquil.
Sí, no, ya. Oye, y en cuanto a la tecnología.

Ah, el motivo que me llevó a estudiar japonés fue que me gustan mucho los idiomas, yo en ese momento hablaba español, inglés, y me gustó el japonés porque me gusta la cultura japonesa, no el anime, o sea, el anime es okey, sí, pero me gusta la cultura japonesa en el sentido de la historia, me encanta de que ellos, ah, cómo salieron después de la Segunda Guerra Mundial, cómo se hicieron un una potencia con simplemente tener esas ganas de seguir adelante, y me gusta mucho eso, entonces
Ajá. Sí, no, son cosas distintas, sí. <laughs> Sí. Sí. Sí, lleva mentalidad del respeto, de la limpieza, del minimalismo, de hace o sea, tienen como mucha sabiduría, ¿no? O sea, en en sus prácticas de vida.
Correcto. Ujú. Exacto. Exacto. Exacto. Son personas que, la verdad, ah, te enseñan mucho, a su cultura, enseñan autocontrol. Ah, entonces, me gustó mucho eso y me enseñaba mucho con su cultura, porque, mm, mm, muchas personas me preguntan como que: "¿Te tocó comportarte diferente cuando fuiste a Japón?", y no, yo me comporto igual en todos lados, mis papás me criaron de
Claro. Okey. Entonces, claro, no no te costó adaptarte al respeto ni a nada de eso, porque tú ya lo practicas.
Correcto. Exacto. Exacto, mis papás me criaron así. Entonces, cuando yo estaba, digamos, en el bus en Ecuador, ah, sí se me hacía como que me chocaba un poco, porque era como que había gente que yo veía que estaba, salía del trabajo y estaba cansada, y había gente que llegaba en el bus y ponía como que el parlante volumen 1000 con el reguetón. <laughs> Entonces, eso no me gustaba.
Claro. Claro, claro, <chuckles> claro, claro. Oye, pero dime algo, en el momento en que tú ya decides irte a vivir a a Japón, ¿no?
Ujú. Correcto.
Eh, ¿cómo equilibraste eso entre el corazón y la mente?, ¿no? De de de balancear, pues, papeles, trabajo, dinero, pero también con lo emocional, extrañar tu país, tus papás, tu familia, tus amigos, tu gente. ¿Co cómo lo hiciste?
Ujú. Ujú. Ujú. Correcto. Ujú.